Nah, aku sering banget tuh pakai GoPay yang pertama memang, mmm, kaitannya dengan, mmm, Gojek online. Aku kan pengguna ini kan, pengguna, mmm, ojek online juga nih, yang aktif. Jadi, mmm, memang Gojek ini terhubung nih, di akun aku, jadi kalau bayar, mmm, ojek online, ya Gojek ya, mmm, itu sangat memudahkan aku. Nah, tapi di sisi lain memang, mmm, aku suka pakai GoPay ini memang mendukung nih, kalau kita tuh mau QRIS, kemudian, eee, mau kirim via bank juga bisa ataupun s transfer sama pengguna GoPay nih. Nah, terus kalau kaitannya dengan uang tunai, jujur nih sebagai, mmm, gen Z, terus yang, mmm, hidup dan berkembangnya di kota besar, aku jarang banget tuh, Kak, megang tunai. Jujur banget nih, jarang.
Pembayaran— oh ojek online? Oke. Hmm hmm. Apa tuh? Oke. Mhm. Iya. Heeh heeh. <laughs> Oke menarik menarik. Nah, ngomong-ngomong nih, soal dompet digital ini, Kak, kapan sih Kakaknya b mungkin nyobain atau awal pake dompet digital ini, terus kenapa tuh, bisa sampai sekarang gitu? <chuckles>
Mhm. Oke, jadi aku mulai pakai dompet digital bisa dibilang 3 tahun yang lalu nih. Itu dimulai saat aku kuliah di salah satu kota di Indonesia, ya kota besar juga di Indonesia. Nah, pada saat itu, mmm, aku melihat bahwa di sekeliling aku tuh kalau transaksi apapun ya, misalnya sekedar beli ayam geprek, mungkin ngopi nih, di merchant-merchant tertentu. Itu pengguna, mmm, apa, penggunaan uang cash itu udang, kayaknya jarang banget gitu. Jadi setiap ini bahkan ya, di kantin-kantin, mmm, apa, di kantin universitasku, itu orang-orang yang pada misalnya hanya jual es, jual, mmm, ayam geprek dan sebagainya pun udah punya kode, mmm, QR atau QRIS tadi. Nah, jadi memang awalnya kalau ditanya, sejak kapan nih, mmm, aku akan balik lagi mungkin, mmm, ke masa lalu nih, ke 3 tahun yang lalu pas aku mulai banget kuliah. Nah, aku juga pakai ojol juga sehari-hari dari zaman aku kuliah sampai aku sekarang kerja. Karena, mmm, mikirnya tuh, kayak kemudahan atau fleksibilitas, gitu Kak.
Oke. Mhm. Iya. <chuckles> Heeh heeh. Jarang ya? Mhm. QR? Oh. Heeh heeh. <chuckles> Oh, oke.

Nah, terus kemudian nih, kan tadi bahas dompet digital, sekarang bahas uang tunai, Kak. Jadi Kakaknya kan tadi kalau dompet digital kan dengan kemudahan-kemudahannya. Nah, apakah mungkin uang tunai juga nggak mudah, Kak, gitu? Terus apa sih kendalanya sekarang ini jarang banget orang menggunakan uang tunai, Kak?
Oke, boleh. Mhm. Nah, sebenarnya uang tunai ini, mmm, bisa dikatakan cukup mudah juga, karena pasti ada beberapa ATM-ATM yang tersebar lah, di pinggir-pinggir jalan, gitu kan. Nah, terkadang yang jadi kendalanya ini, mmm, ke orang yang menerimanya, Kak. Jadi kalau biasa itu kan kita akan menunggu dulu kayak kembaliannya, misalnya Rp36.500. Nah, itu kan agak repot nih nyari seribu lima ratusnya ke mana, buletannya itu. Nah, jadi memakan waktu juga kalau kita itu lagi buru-buru juga. Nah, terus kalau dari aku juga nih, yang orangnya suka lupaan, kadang, mmm, naruh uang tunai misalnya di celana, saku celana, atau di tas, aku udah lupa mungkin 2 jam ke depan, "Tadi di mana ya uangku?" Nah, mungkin ada beberapa, mmm, ke apa, kelemahan juga nih, kekhawatiran, kelemahan juga dari uang tunai tadi. Terus dari segi keamanan juga nggak sih, Kak? Misalnya kita bawa uang tunai yang cukup banyak, kita juga waswas di jalan. Misalnya kayak, "Wah, di dalam tasku ini aku tadi baru narik Rp5.000.000", misal. Nah, itu kan dari segi keamanan cukup mengancam kita, walaupun, mmm, tadi agak ada ada kemud ada sedikit juga kemudahan untuk menemui ATM tadi. Tapi kalau dompet digital kan kayak mau Rp20.000.000, mau Rp30.000.000, enggak kelihatan, gitu.
Mhm. Betul. Kenapa tuh, Kak? Mhm, <chuckles> iya, iya. Mhm mhm. Iya. <laughs> Iya iya. Khawatir, lemahan, oke. Heeh heeh? Mhm mhm. Oke. Betul. Iya sih, setuju. Mhm mhm. Oke, menarik nih. Nah, kemudian, apakah tadi dengan bahas keamanan kan di uang tunai, ya, apakah mungkin di dompet digital juga, menurut Kakaknya, Kakak udah percaya nih, sama keamanan dompet digital tersebut? Kan sekarang ini banyak juga, ya, yang kayak kasus pembobolan atau uangnya hilang sendiri di dompet digital, gitu. Nah, itu rasa khawatir Kakaknya mungkin ke mana tuh, Kak?
Mhm.

Nah, Kak, betul, aku udah baca nih beberapa kasus-kasus yang, mmm, sekarang lagi cukup, mmm, dibahas nih terutama di sosial media ya di Twitter itu. Mmm, sering kali dibahas bahwa sua satu, eee, e-wallet ini sering kali penggunanya itu tiba-tiba kesedot saldonya nggak tahu kemana gitu. Nah menurutku langkah penting banget dalam kita memakai e-wallet itu, sss pilih dulu e-wallet yang memang teruji, terpercaya, dan minim banget drama atau permasalahan yang selama ini terjadi. Nah ada satu e-wallet juga nih kan yang menjadi mmm, sering kali nih dibicarakan di eee, masyarakat mengenai bahwa sering kali terjadi kehilangan tadi. Nah biasanya aku udah menghindari dan enggak pernah pakai sama sekali itu e-wallet. Nah kalau sekarang aku pakai GoPay tadi, nah GoPay ini jarang banget aku dengar ada kejadian hilang saldo, kemudian, eee, misalnya tiba-tiba disedot itu jarang banget. Jadi selama aku hampir ya berarti ini udah tahun ke-5 aku pakai GoPay tersebut, mmm, enggak pernah ada masalah, jadi memang aku penting banget untuk cari tahu riset dulu nih mengenai, eee, e-wallet yang kita pakai. Nah, terus ada lagi nih, Kak, tips, ada lagi nih. <chuckles>
Iya. Mmm, hmm. Hilang. Heeh heeh heeh. <chuckles> Setuju. Apa tuh? Mhm. Oke. Oke, heeh. Iya. E-wallet. Heeh, <whoops> oke oke, mmm. Mhm, apa tuh? Gimana gimana gimana? <chuckles>
Nah, emang kebobolan itu kan kita, mmm, sebagai pengguna kadang gak tau ya, kebingungannya tuh dari mana. Jadi mungkin ada tips sedikit dari aku jangan pernah kasih PIN e-wallet kamu ke siapa pun ya, kecuali orang-orang yang kamu percaya gitu, kedua ada OTP masuk apa pun itu jangan pernah dibagikan ke orang lain kalau memang bukan dari kamu. Nah, jadi mungkin ini tuh sering kali, mmm, kebobolan mungkin karena kita, eee, ngeklik ngeklik link-link yang, mmm, enggak jelas, kemudian kita ngasih OTP, kemudian kita nyebar-nyebarin PIN kita, ya itu bisa jadi, mmm
Apa tuh? Du. Oke. Betul. Link, gak jelas ya?
tingkat keamanan dari e-wallet ini justru menurun sendiri karena mungkin ada beberapa hal yang kita lewati tadi, gitu.
Kita